Genau, da einfach ja, ver verschiedene Beispiele oder mal mehrere gesunde Mahlzeiten, äh, den Schülern beibringen, dass die einfach auch mal selber dann zu Hause was was Vernünftiges kochen können. Also, das das schadet nie, dass man dass dass man selber mal 'n paar paar Rezepte kann. Grad so
Mhm. Mhm, ja, das wäre super praktisch.
paar Hauptmahlzeiten, paar Frühstücks und, äh, gesunde Dessertvarianten. Also, da das schadet, denke ich keinem, ne, das im Alltag zu können.
N ja. Mhm. Ja, ich glaube, ich habe super lang gebraucht zu verstehen, was meinen Blutzuckerspiegel, ähm, relativ gleich <chuckles> gleichmäßig hält, weil ich einfach so lange immer in so 'nem Zuckerhoch und Zuckertief war.
Mhm. Okay, ja. Ja, das ist
Und jetzt